Ну, если коротко, конечно, качество. <chuckles> Я всё-таки считаю, что да, как это: 1, э, хороший друг, э, важнее, да, чем там, э, 100 случайных людей. Но но есть всё-таки нюанс такой, э. Вот в последнее время мне даже немножко стало не хватать количества. <chuckles> Вот так вот.
<laughs> Ну это да. <chuckles> Так, слушай, а с чем это связано? Ку куда делись <chuckles> все д все друзья, подруги?
А, ты знаешь, ну, это всё связано с переездами, да, из страны в страну, да, с эмиграцией. И мне не нужна как будто бы толпа прям, да. Но, м, как сказать, э, наверно, вот мне, у меня какая-то в последнее время есть потребность, э, ну вот, мне хочется устроить какой-то праздник, вечеринку, праздник. Мне хочется, ну, как бы чтобы людей было достаточно. Да, ну, то есть это всё-таки, э, ам, и, получается, что, ну, не всегда так, э, можно сделать. <chuckles> Вот. Потому что этот
А, ну, это да. М. Мгм. Ну да. Ну да, я тя прекрасно понимаю, я сама в такой же ситуации нахожусь, потому что п тоже с Ну, не то, что с переездом, я переехала тоже в другую страну, но почему-то все мои друзья, они как-то долго не задерживаются в этом городе, где я живу, и все куда-то уезжают, поэтому я я тя прекрасно понимаю. Слушай, как ты борешься с этим? <chuckles>
Мгм. Ага. <laughs> Да. Вот так вот. <laughs> Ты знаешь, да. Ага. А, ну, как-то вот стараюсь всё-таки, да, ну, как бы подбирать да людей так, чтоб и им было комфортно, и мне было комфортно. Вот недавно- я здесь, э, ну, год в этой стране, и я не могу тоже сказать, ну, кто же к честно признаюсь, что я не то чтобы сильно прям старалась заводить, да, там, ходила на какие-то встречи там, как бывают там всякие женские клубы, куда-то еще, клубы по интересам. Э, нет, ну, как-то у меня органично получилось, что там у меня есть учеба, где есть ребята, да, там, с кем-то я пообщалась, есть какие-то места, куда я хожу, где тоже как бы есть какие-то приятные мне люди. Ну, как бы не специально я не делала каких-то таких шагов: пойду искать друзей. <chuckles> Э, вот.
Ну мь Мгм. <chuckles> Ну да. Ну, кстати, есть такие, кто вот прямо так целенаправленно, эм, подходит к этому процессу?
Мгм.